故郷で一番恋しいものって何ですか？
えっと、故郷は、もうこれはずばり、食べ物ですね。ちょっとざっくりですけど。
ああ、なるほど。なんか、たと食べ物、例えばどんな食べ物ですか？
えっと、なんか、こう、絞っていくと、あの、私日本から離れて、今ちょっと外国に住んでるんですけど、ま、なので結構日本食が恋しいのと、あとは日本のコンビニとファミレスみたいな、あの、こう、安くていろんなのがあるみたいな、もう、そういう食べ物が本当に恋しいですね。
はい。 あ、はい。 ええ。 ああ。 はい。 あ、そうなんですね。<giggles> 例えば、その日本食で言えば、具体的に何かありますか？
はい。 日本食だと、ま、家で作ることも結構多いので、家で作れるものとかだと食べれてるんですけど、なんか、こう、和食だと大戸屋とかやよい軒とかって日本にいた時、結構よく使ってて、なんか、こう、和しょザ和食の定食がすごく安く食べれるじゃないですか、そういうお店って。もう、その感じがすごく恋しいですね。
はい。 ええ。 はい。 はい。ああ。 <giggles> なるほど、はい。 あっ、なるほど。じゃあ、もう気軽にパッと入ったらパッと出てくる安いものが、でも、ものすごく美味しいっていう感じですね。
それです。もう、まさにそれが、すごく今、欲しいですね。
<laughs> なるほど。特にその中でも、ご自分が、あの、お気に入りのメニューとかありますか？
お気に入りのメニューは結構、大戸屋でいっつも、何ですかね、あの黒酢あんかけみたいな、なんか、野菜と、なんか、魚揚げたやつをこう黒酢で和えてるみたいなやつをいつも頼んでたんですけど、あれなんかこう、家でも再現するの難しくって、ま、チャレンジしたこともないんですけど、そもそも。なんかあんまり家で作る雰囲気のものじゃないくて、ちょっと食べれる機会がないので、あの魚の黒酢で和えてる野菜のあの感じ食べたいですね。
はい。 はい。 はい。 ええ。 ええ。<laughs> はい。 うーん。 ああ、なんか、あの酸味があってちょっと甘みがあってっていう感じですね。<laughs> たちなみに今お住まいのところ、あんまりお魚とか美味しいところじゃないんでしょうか？
はい、そうです、そうです。 うーん、そうですね、あんまり魚食べる機会ないですかね。なんか、たまに買ってきて、こう調理して食べたりもしますけど、もう、なんか、サーモンとティラピアみたいな、なんか、もう、その2種類ですね、結構。はい。なんか、サーモンがやっぱり多いんですけど、ま、ちょっとサーモンばっかりだと飽きちゃったりもするので、他のオプションと思うと、ま、ティラピアが安くて手に入りやすいので結構私はその2つばっかりですね、家で食べる魚。
うん。 うーん。 はい。 ティラピアですか？<laughs> へえ。 ええ。 ええ。 うーん。 あ、そうなんですね。じゃあ、日本でそういう食べられるようなお魚はなかなか、あの、手に入らないし食べないので、じゃあ、ますます美味しく感じるんですね。
そうですね。たまに食べるとあの、日本帰って、たまに食べる時はもうほんとに涙が出るぐらい美味しいです。<laughs>
うーん。 ええ。 <laughs> じゃその魚の黒酢あんかけを大戸屋で涙しながら召し上がるんですね。<laughs>
あ、もう、ほほんとにそうです。<laughs> 結構その、これ話すと友達とかにも笑われるんですけど、結構ほんとに涙しながら食べました。<laughs>
<laughs> でも確かに日本美味しいところいっぱいあるのに、大戸屋？みたいな感じですよね。<laughs> ええ。
<laughs> なんかもともと住んでたところで、仕事場の近くとか家の近くに大戸屋があって、で、まあ、ほんとに手頃な、ね値段でこうパッと入ってこう一人でも入れる雰囲気で、パパパッと食べれるのがすごく好きで、すごいよく行ってたんですよね。
はい。はい。 ええ。 うーん。 ええ。はい。 うーん。じゃ、懐かしのほんとに味なんですね。ええ、でもね、なんか今も、もう、そんいっぱいあるのに、え？大戸屋って言いましたけど、先ほどもね、その他にも、え？あのファミレスって感じのことがありましたけどなぜファミレスなんでしょう？
そうですね、懐かしいです。 <laughs> はい。 <laughs> いや、ファミレスあの日本のファミレスの感じって、なんか、まあ、値段もほんとに全然あの、何百円とかで結構満足するものが多いのと、一つのファミレス入って、もう、なんか洋食もあれば和食もあれば、中華もあれば、イタリアンもあればみたいな感じで、何でも揃ってるレストランって結構多いじゃないですか。
はい。 うーん。 はい。 ええ。 ああ。 そうですね、確かに。うーん。
そう、なんか、そういうのって、なんか、ああのアメリカに住んでるんですけど、私。アメリカのレストランって、まずそもそもあの値段で食べれるものないし、なんかこう、アメリカでレストランっていうとなんかこう、中華だったら中華しかないみたいな、こうイタリアンならイタリアンしかないみたいなところが多くて、なんかあの日本のこう何でも揃ってて、誰と行っても全員満足できるみたいな感じが素晴らしいなと思うんですよね。
ええ。 ああ、はい。 うーん。 ええええええ。 うん。 ああ、でも確かにおっしゃる通りで、誰が行っても何を食べたいっていう、ね、あの、話になっても、とりあえずファミレスに行けば全員、満足できますしね。うーん。
そうですよね。うん、うん。なんか、誰が何を食べたいって思ってても、全員満足するものが、絶対にあるみたいな素晴らしいと思いま。
ええ。 ああ、逆に言えば、そちらではファミレスはないんですか？
ファミあの、日本みたいな、そういうけ気軽に入れるファミレスってないですね、ほんとに。
ええ。そうなんですね。なんかデニーズとかって、アメリカから来たものかと思ってました。
あ。 そうですね、デニーズは確かにあるんですけど、あの、日本のデニーズと、ま、ちょっと雰囲気が違くって、な何ですかね、なんか、こう、朝ごはん、ブランチ専門店みたいな感じで、なんかパンケーキ系のメニューと、ま、ハンバーガー系のメニューで、あとデザートみたいな、なんかそんな感じなんですよね。
ね。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 はい。 あ、じゃあ、ほんとに、なんか、あの、もうアメリカ的なご飯しかない。
あ、そうですね。もう、ザ・アメリカンみたいな感じで、ま、そんなに、こう、お洒落なわけでもなく、特別すごく美味しいってわけでもないのに、ま、値段はそんなに安くないみたいな感じで、ちょっと雰囲気違うんですよね。
うーん。 ええ。 うーん。 ええ。 ああ、じゃあ 嫌ですよね。行かないですね。<laughs>
行かないです、全然。<chuckles>
え、あ、そうなんですね。じゃ、ほんとに、あの、ファミレス、日本に帰ってきたらもう天国のように感じるぐらい、色んなものがあって。
あ、もう、はい。毎日、はい、もうサイゼリヤとか、もう本当に天国だと思います。<laughs>
はい。 <laughs> ま、確かにめちゃくちゃ安いですからね、サイゼリヤ。<laughs>
安いです。もうちょっと、ありえない、考えられないぐらい安いですね、サイゼリヤは。
はい。うーん、そうですね。特に今ね、なんか日本は円が残念ながら安いというかね。え、あ、じゃ、ほんとそうですね。余計安く感じられるんでしょうね、旅行者の方は。うーん。
そうですよね。うん、うん。 安いですね。もう、なんか、いっぱい頼んじゃいます。<chuckles> ファミレス行くと。
<laughs> なるほど。でね、なんか、その続きで、また先ほどコンビニっておっしゃってましたけど、コンビニはなぜ？
あ、はい。 コンビニも、あの、24時間常にずっと開いてて、もうどこにでも、ほんとにどこにでもたくさんあるうえに、売ってるものが全部美味しすぎるっていうのがもう便利です、本当に。いつでも、夜中でも、早朝でも、あんなに美味しいものが食べれる日本のコンビニは、もう本当に素晴らしいです。<laughs>
はい。 ええ。 はい。 ああ。<chuckles> ええ。 はい。 <laughs> もうほんと、ま、確かにそうですね。なんでもコンビニだけあって、やっぱりね、スイーツもコンビニのこう、メーカーによって全然ね、あるものも違うし、美味しさも違うし。うーん。
はい。 そうですね、うんうん。 コンビニは本当、なんか食べ物だけじゃなくて、なんか、文房具とかも売ってたり、薬とかも売ってたり、服とかもあったりするじゃないですか。なんか、もう、ほんとに、そんな、なんか夢みたいな便利ストアは、結構アメリカでは、多分本当ゼロだと思うので。
ええ。 ああ。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 はい。 あ、そうなんですか。え、じゃ、アメええ。
うん、あの、コンビニは、あありますけど、あの、全然そんなあんな美味しい、おにぎりとかサンドイッチとかは、全然売ってないですね。美味しくないです、コンビニのご飯。<laughs>
あ、はい。 はい。 あ。 <laughs> じゃ、何が売ってるんですか？コンビニ？
あの、売ってるものとしては、まあ、お同じ感じなんですけど、あの、食べ物があって、飲み物があって、まあ、ちょっとした、ま、ペンとか、必要なものとかも売ってたりはするんですけど。ま、特に食べ物のクオリティがもうちょっと本当に、日本とは、レベル違いで、なんか例えば、ホットドッグとかこう、まあ、日本も温かい、あの、ところに入って売ってるじゃないですか、レジ横の。ま、そういうのがアメリカも、こう、あったかいところによってあるんですけど、もうなんか、乾きすぎてて、なんか「ななんだこれ、ビーフジャーキー？」みたいな。なんか、もう、全然美味しくなさそうな、これ、売っちゃダメでしょみたいな
ええ。 うーん。 はい。 ええ。 はい。 ああ。 はい。はい。 うん。 ええ。 <laughs> へえ。
感じで、美味しくないのばっかり売ってます。
あ、そうなんですね。それはじゃあ確かに、そそられないし、行かないですね、また。
そられ はい。もう、コンビニは、ほんとに行かないですね、こっちで。
ええ。あ、じゃあ、でも、日本はね、もう、ほんと日本国民全員コンビニ愛用してますけれども、アメリカの方は、じゃ、あんまりコンビニは、利用しないんでしょうか？
はい。 あ、行かない人も結構多いと思います。
ええ、なるほど。
なんか、コンビニ行く人って、結構、まあ、何ですかね、ま、急いでる人はもちろん行きますけど、なんか、こう、ちょっと治安の悪い、イメージというか。
ええ。 はい。 あ、そうなんですか。
ん、なんか、そういう感じもあって、あまり近づく人は日本みたいに多くない、イメージですね。
ええ。 あ、それはほんと真逆ですね。逆にね、日本で、もう、夜中のコンビニっていったらこう、なんか、心、落ち着くところじゃないですけど <laughs>
すごいですね。明るくて、心落ち着きますよね。安心しますよね、ちょっとね。
そうですね、なんか、ほんとにいい場所にしか感じないんですけれども。ああ、じゃあ、もう本当に、その、日本にあるものとそちらにいらっしゃるあるもので大違いで、全然日本のものがクオリティがいいので、やっぱりね、日本の物が恋しくなられるんですね。
うん。 そうですね。 恋しいです。もう特に食べ物、あの、便利で安くて美味しいっていう、日本の、ま、特徴じゃないですけれども、それがほんとに恋しいですね。
ええ。 はい。 へえ。じゃ例えば、その、具体的にコンビニに行ったら何を買われたいですか？
ああ、なんだろう。もう、なんか目についたもの片っ端から買いたいですけど、何ですかね。ま、なんか、ちょっとしたちっちゃい、パッケージのお菓子、いくつか買ったりとか、あとはもう、おにぎり、サンドイッチあたりは、きっと絶対買いますね。
<laughs> <laughs> はい。 はい。 ああ、おにぎりはね、美味しいですよね。
おにぎりは、さすがにアメリカのコンビニでも売ってないので、もう、まず日本行ったら、飛行機降りて、まず最初にコンビニ行って、おにぎりですね。
ああ。 あ、へえ、そうなんですね。<laughs> ああ、そっかじゃ、本当にその、ね、もう変な話、くあの、値段とか高級とかは、もう関係なく、もうほんとに、もう素朴な日本の美味しいものが、恋しいんですね。
<laughs> 関係ないです。 そうですね。もう、なんか、に日本に行ったからにはみたいな感じで、あのコンビニに売ってる納豆の手手巻きっていうんですか？あの巻きの納豆とか必ず買います、いつも。
え、ん。 はい。 あ。 はい。 あ、そうなんですね。へえ。
はい、もう、すごい日本を感じます。それ食べると。
ああ。いや、面白いですね。<laughs>
<laughs> やっぱ、なんか日本に住んでた時は、全然、そんなコンビニのありがたみとか、美味しさとか便利さってあんまり気づけなかったですけど、やっぱり離れるとほんとに信じられないくらい素晴らしい、こう、存在だったんだなって、なんかすごく思いました。
ええ。 はい。 ええ。 あ。ええ。 あ、じゃ、よくね、なんか海外に行くと日本の良さがすごく分かるって言いますが、まさにそういう感じで、日本の食の良さ、そういうコンビニとか、そういう大戸屋の良さが、もう身に染みたっていうことですね。ええ。
う、うん。 <chuckles> いや、はい、ほんとにそうです。離れてみて、初めて素晴らしさが本当に分かりました。
はい。 あ、もう日常に、めの周りま、身の周りになった食べ物が、どんなに美味しく貴重だったかっていうことですね。
はい。 そうですね。もう、今だとそんなに手軽に美味しいものが手に入らないので。
ああ、ええ。
なんか、もう、忙しい時とかほんとに恋しくなります。
ああ。じゃ、ちょっと反対に、日本に帰った時に、ちょっとお値段するけども、絶対に食べたいものってありますか？
え、値段なんか、そもそもアメリカが何でも高すぎて、ちょっとお値段するなって思うもの、あんまりないんですよね、日本行くと。なんかどれ見ても、え、こんな値段でみたいなのばっかり
ええ。 あ、なるほど。 え。 ああ。
な気がして、何ですかね。なんか、あんま、この値段でっていうの、今思いつかないです、パッと。
あ。 うーん。 あ、そうなんですね。じゃ、逆に言えば、もう何を食べても、こんな値段でこんなに美味しいのになるわけですね。
いや、本当そうです。このクオリティでこの値段、「ビジネスやってける？」って思っちゃいます。
うん。 あ、そうなんですね。ええ。<laughs> ね、じゃ、なんか、この次、じゃ、まず帰ってきた時に、1番召し真っ先に召し上がるものは何でしょう？
<giggles> あ、何だろう。やっぱりコンビニにまず行って、おにぎり買って、多分、その足でランチとかで大戸屋に入ると思います。<laughs>
はい。はい。 <giggles> やっぱり、その、ね、コンビニと大戸屋は絶対に外せないんですよね。<giggles>
絶対行きますね。はい。もう大好きなので、そのふたあ、あとサイゼリヤですね。サイゼリヤも絶対に外せないです。
あ。<laughs> じゃ、本当、あの、ファミリーマーあ、ファミリーレストランも、もうサイゼリヤは、もう限定なんですね、とりあえずは。
はい。サイゼリヤは、とりあえず、はい、絶対行きますね。<chuckles>
あ、分かりました。ありがとうございまやっぱりね、もう本当に日常にある当たり前のことをは、もうそんなに美味しいんだ、そんなに感動するんだってことが改めて、あの、ね、こう感じる、皆さんきっとあると思うので、す本当、あの感動しました。<laughs>
<chuckles> いや、ほんとですね。 <laughs> 是非、あの、感謝してファミレスとかコンビニ行ってください。これから。
<laughs> そうですね、本当、もう、あの、すごい海外の視点から面白いお話をどうも今日はありがとうございました。
はい。聞いていただいてありがとうございました。